Est-ce que tu as une chanson qui va te rappeler ton enfance?
Heu, oui, bah bon, heu, pas peut-être pas une en particulier, mais plusieurs, heu. Tu sais, heu quand j'étais petite, heu, avec, heu, mes copines, on écoutait les Spice Girls
Ouais. Mmh.
parce que, c'est vrai que, heu, c'est ma génération quoi. C'est voilà le vraiment le girls band heu heu, de quand j'avais 8 ans.
Ouais, ah oui, d'accord oui donc, heu, heu, d dès 8 ans, c'est déjà là un moment heu où où tu t'intéresses, heu, à à aux chansons, bah, qui sont a priori un petit peu plus réservées aux jeunes filles de 10, 12 heu, 13, voire 14 ans, heu
Ouais. Bah c'est vrai que la cible, c'est un peu ado, hem, mais en fait, heu, ouais, quand elles se sont lancées là en 98, heu, alors moi j'ai tout de suite, heu, accroché et puis, hem, et puis même, heu, mes camarades de classe aussi. Donc, heu, je pense que même si, heu, heu, voilà ça a plus vocation à attirer les adolescentes, heu, je pense qu'il y a pas mal de petites filles aussi comme moi voilà qui étaient, heu, très attirées, heu, par leurs chansons et puis leur univers aussi.
Mmh mh. Ouais. Ouais, donc ça ça ça marchait pour toi aussi finalement. Hem, ra raconte un petit peu un un souvenir précis, heu, d'un moment particulier avec tes copines autour de cette chanson.
Ouais. Oh, ben, ouais, quand on a découvert, heu, tu sais, la chanson, heu, If you wanna be my lover! Oh là là, mais celle-là, on n'arrêtait pas de la chanter et hem et je me rappelle dans la cour de récré, heu, on voulait, heu, chacune être, heu, une des chanteuses. Heu, donc moi j'étais Emma parce que j'étais un peu la plus petite, heu, de la bande et heu, en plus, heu, je suis blonde donc, heu, je m'identifiais ouais, je m'identifiais bien à elle et puis, du coup, j'avais une autre copine qui voulait être Victoria, hem, on avait une copine qui était un peu sportive donc, heu, forcément, heu, Mélanie C, heu, correspondait bien un petit peu à son caractère. Hem et justement, heu, dans le groupe de copines, heu, on avait une métisse donc, heu, elle voulait absolument être Mélanie B et heu, la dernière voulait être Geri, heu, mais elle était pas rousse. Mais, heu, ça marchait quand même, écoute.
<chuckles> Ouais. OK. OK. Donc, ça correspondait bien? Oui. Mmh mh. Oui. OK. Elle était pas rousse, mince! Mmh. Bon e e e elle est quand même est allée sur la le le credo, heu, ah finalement, c'était mieux Geri que personne du tout?
Oui! Voilà! Ça lui convenait bien parce que c'était sa préférée quand même. Parce que, c'est vrai que, c'était un peu, heu, heu, le leader, en fait, du groupe aussi Geri donc, hem et donc, voilà. Chacune, heu, on avait, heu, voilà, sa chanteuse dans le groupe et puis, du coup, ben, on on on chantait comme ça puis, on se prenait pour, heu, vraiment des vraies chanteuses, quoi, heu. On faisait des concerts dans la cour. <laughs> Ouais, carrément, donc on chantait comme des casseroles, évidemment.
Parfait. Oui, bien sûr. Ouais. On vous étiez dans la cour de récré, vous f ouais? Bof. Est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut en retenir?
<laughs> Oui, c'est sûr que ouais, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est vrai que c'est tous ces souvenirs d'enfance et puis, heu, tu sais, à l'époque, hem, on il y a on allait beaucoup aussi, après l'école, heu, chez le mal le marchand de journaux
Ah!
et alors, là, il y avait plein de goodies sur les Spice Girls mais en veux-tu en voilà. Ah, donc, il y avait, heu, tous les magazines un peu de stars people, heu heu, voilà, heu heu.
Mmh. OK, donc ça, aussi, c'était un petit peu le rituel, heu, peut-être d'y aller, heu, à un moment donné de la semaine avec l'argent de poche, heu, pour acheter le dernier, heu, le dernier Fan De, ou ou ou alors un autre un autre magazine avec vos stars préférées?
Heu, c'est ça, ouais. Et oui et en plus, hem, il y avait même, heu, tu sais, des posters dedans, heu, dans les magazines, en cadeau et heu, ouais, tous les petits posters-là, on se les partageait et tout. On se disait: «Bah, tiens, tu veux lequel? Moi, j'ai eu celui-là et tout» et du coup, les posters après, on les mettait dans nos chambres respectives et heu.
Mmh mh. Ah oui, il y avait même un un un espèce de petit troc, heu, autour des produits dérivés, heu, que vous vouliez pas forcément avec vos copines. Un peu comme on s'échangeraient des cartes de collection?
Ouais, carrément. Mais, heu, d'ailleurs, tu sais qu'il y avait, heu, les cartes, heu, Panini aussi de des Spice Girls. Ah, donc là aussi, heu, attention, on avait nos albums et heu, si on avait une carte en double, heu, bah, du coup, on prêtait à la copine et tout, pour compléter son album. Ah oui, donc, il y avait plein de jeux, en fait, heu et et d ouais de d'échanges, en tout cas, autour, heu, des Spice Girls, c'était oui, il y avait plein de plein de choses à faire et puis, il y avait même, hem, les, heu, bonbons, heu, les Chupa Chups dérivés des Spice Girls.
Ah oui, d'accord! Mmh mh. Ah, OK. Ça a vraiment, hem C'est Oui parce qu'il semble que le personnage que tu as incarné, heu, Emma, heu, c'était un de ses accessoires fétiches, non?
Oui, d'ailleurs, c'est vrai. Ouais, là aussi c'est elle avait toujours une sucette dans la bouche et hem et du coup, ouais, il y avait plein de trucs dérivés comme ça mais on se disait: «Mais ils sont vachement créatifs au marketing» et du coup je me rappelle, heu, voilà chez le marchand de journaux on pouvait acheter cette sucette Spice Girls où il y avait la tête des Spice Girls dessus, quoi. Ils avaient réussi à faire une impression sur le bonbon quoi. <laughs>
<chuckles> Mmh. OK donc ça c'est vraiment heu ce cette chanson c'est un peu ta madeleine de Proust qui te rappe qui te ramène, heu, à tes souvenirs, heu, joyeux d'enfance avec tes copines?
Ah ouais carrément et puis, heu, du coup à à l'époque tu sais, heu, je j'avais acheté le CD aussi, enfin il y avait 2 CD, heu, qu'elles ont sortis. Heu, donc je les ai et heu, bah, là aujourd'hui, heu, j'é j'écoute encore le le CD, heu, bah, plus particulièrement dans ma voiture puisque j'ai un lecteur CD dans ma voiture et heu et du coup ouais je réécoute les chansons et heu, je me dis: «Heu, waouh et bah ouais quand j'avais 8 ans, ouais, on faisait ça et tout», heu. Je suis je suis au volant de ma voiture mais j'ai de nouveau 8 ans, tu vois? <chuckles>
Mmh. Ouais. Alors est est-ce que maintenant, heu Ouais! <chuckles> Est est-ce que justement, heu, alors à 8 ans, heu, c'était peut-être moins évident de comprendre les paroles alors que ce soit au sens propre parce qu'elles chantent en anglais ou au sens figuré parce que, beh, des fois il y a des images qui sont plus difficiles, heu, à acquérir quand on a 8 ans. À à en ayant grandi maintenant, est-ce que tu t'es intéressée un peu différemment aux paroles de cette chanson?
Mmh mh. Ah oui, bien sûr et c'est vrai que, heu, moi, je trouve que les paroles, en fait, elles sont toujours, heu, au aussi actuelles qu'à l'époque. Après après c'est des chansons, heu, bon qui sont assez, hem, basiques, hein, les textes sont pas forcément très profonds, mais c'est vrai que, heu, voilà quand on parle d'amour ou de relation voilà fille garçon, heu, heu, voilà moi je trouve que c'est assez actuel en encore au aujourd'hui voilà, heu, donc c'est puis c'est assez rigolo. Heu, puis on sent dans les chansons aussi que c'est vraiment en fait aussi une histoire de de copines quoi de partager des conseils, heu, heu, sur l'amour, l'amitié entre copines et tout, heu.
Mouais. Oui. Mmh, oui. Est-ce que ça la la signification de la chanson, tu la comprenais à l'époque? Est-ce que tu avais accès à un traducteur d'anglais ou est-ce que ton niveau d'anglais te permettait justement de comprendre les paroles ou c'était clairement du yaourt?
Alors, heu, franchement c'était un peu du yaourt quand même, <chuckles> je pense, heu, pour, heu, moi et toutes mes copines et heu, après, heu, bah, moi, heu, ma mère est prof d'anglais et hem et j'allais souvent aussi en en Angleterre, heu, quand j'étais petite donc, heu, je pense que j'étais celle qui comprenait le mieux les chansons. Donc je comprenais quand même, heu, le le thème principal, heu heu, des chansons. Voilà, je savais que ça parlait d'amour, heu, de se faire respecter, heu, que c'était un peu le Girl power et que, voilà, il fallait pas se laisser faire, heu
Mmh mh. <chuckles> Ah! Ça aide. Oui. OK. Oui donc quand même, elle avait une résonance au-delà de, heu, de starifier un petit peu les Spice Girls et d'aimer, heu, ce sentiment d'appartenance avec les copines, heu, de créer ces petits moments, d'aller chercher le le après les cours, le magazine ou la petite sucette, hem, tu comprenais quand même déjà un petit peu, heu, à la hauteur de tes 8 ans, heu, la portée des paroles, ça résonnait déjà un petit peu en toi?
Mmh oui, oui, oui, parce que c'est vrai que moi moi aussi, je me disais: «Bah, tiens, heu, si je tombe amoureuse, bah, oui, je vais pas tomber amoureuse de n'importe qui, heu heu, voilà, bah, oui moi aussi je me ferai respecter, heu, moi aussi j'ai mon caractère». Parce que c'est vrai que les Spice Girls, elles ont un caractère bien trempé aussi donc hem et puis heu
Mmh. Oui, oui, oui. Donc ça a commencé finalement à façonner, heu, alors si c'est pas ta vie de femme aussi jeune, mais en tout cas ta vie de de pré-adolescente ou de future adolescente.
oui voilà, j'avais une vision quand même, heu heu, assez claire, heu, voilà de ce que je voulais aussi, heu ouais, c'est sûr que ça influençait un peu ouais.
OK. Quand tu en parles un petit peu autour de toi, heu, maintenant, heu, des années, des années après, est-ce que tu te rends compte que cette chanson elle est un petit peu universelle ou que c'était quand même quelque chose qui est bien particulier à vos copines et et qui te rappelle, heu, qui te ramène toi à à ça?
Ah, moi je trouve que c'est très universel comme thème, heu, qui est abordé, heu et et et vraiment s très actuel, heu, de nos jours. Parce qu'elles ont voulu à l'époque, heu heu, bousculer un peu les codes, heu, d'ailleurs dans le clip, on le voit un petit peu parce qu'elles sont habillées de manière très extravagante, mais elles a elles assument, heu, la manière dont elles sont habillées. Elles veulent casser un peu les codes, heu, elles veulent s'exprimer librement en tant que femmes et tout ça, ce sont des sujets en fait, heu, bah, ou ou qu'on a encore au quotidien aujourd'hui, hein.
Mmh. Ouais. Bien sûr, qui résonne encore aujourd'hui et même encore plus peut-être que que la sortie de la chanson, c'est sûr, hem, est-ce que tes copines de cour de récréation de l'époque, heu, pour certaines ou pour toutes, sont encore tes copines aujourd'hui? Est-ce que tu as encore des contacts avec elles?
Moui, c'est vrai. Heu, oui, j'ai un un peu de contact. Heu, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, beh, voilà on est toutes devenues, heu, adultes et on est devenues mamans aussi. Heu, donc c'est vrai que quand on en reparle on se dit: «Heu, waouh, beh, déjà, heu, on on s'est mariées donc on a trouvé l'amour waouh maintenant on est, on est mère et tout, heu». On voit toute l'évolution, heu, bah bah, qu'on a fait, heu, ensemble. Ouais c'est c'est drôle de se suivre un peu comme ça.
Ouais. Mmh mh. <chuckles> Ouais. Est-ce que quand vous vous revoyez, heu, peut-être à l'occasion d'une soirée, beh, justement seulement entre filles, est-ce que vous résistez à au plaisir de remettre cette chanson ou ou pas?
Ah, ben, heu, moi j'adore, heu, écouter encore cette chanson en plus, heu, elle passe même encore à la radio, heu, donc c'est que vraiment elle est encore populaire et je pense que ça résonne encore, heu heu, d'une manière positive, heu, dans chez plein d'autres femmes, heu, de ma génération aussi, je pense et heu, bien sûr entre nous entre copines ben oui on se la remet, heu, parce que si on est très nostalgique aussi de, heu de cette période donc, heu, voilà. Ça ça nous ramène à notre amitié des débuts et à ce qu'elle est maintenant. Ouais c'est sûr.
Oui. Oui, bien sûr. Ouais, ouais, hem, tu dirais que dans une soirée entre filles, heu, incontestablement il faut obligatoirement la mettre, en playlist en chanson?
Ah oui, mais en plus, heu, tu sais dans les bars ou en boîte, heu heu, des fois sans que personne demande rien, elle passe, hein c cette musique. Ah oui, franchement, heu, je trouve qu'elle est restée vraiment, heu, très populaire et, heu et ouais dans les années, heu des fois il y a le thème un peu années quatre-vingt-dix ou années deux-mille, tu vois? Qui est proposé et heu, les gens adorent ressortir des vieux tubes comme ça, heu et ça fait tellement plaisir à tout le monde ça ça met vraiment une ambiance, heu, de folie je trouve.
Ah. Mmh. Ouais, finalement ça a marqué toute une génération et et elle est encore écoutée aujourd'hui. Hem, est-ce que tu as une petite fille toi peut-être maintenant que tu es maman?
Heu, oui j'ai 1 fille et 1 garçon et heu, c'est vrai que je pense que je leur ferai écouter, heu, cette chanson et je suis sûre qu'en fait, heu, elle leur plaira trop aussi parce que, heu, je trouve que même les petites filles d'aujourd'hui, heu, ben, ouais quand elles entendent cette, heu cette chanson, heu. Ça a le même écho que quand nous on l'écoutait quand on était petites aussi quoi.
Mmh. Ouais. Heu, elle a quel âge ta fille notamment? Quel âge ont tes enfants?
Ben, pour là elle a 4 ans, heu, donc c'est vrai qu'elle est peut-être encore un peu petite, heu heu, pour comprendre mais peut-être que quand elle aura, heu, voilà, heu, 8 ans, heu, elle sera déjà, heu, un peu plus, heu, mûre et mature pour voilà se dire: «Waouh, le rythme il est fou, heu, les paroles c'est trop drôle, heu». Je pense qu'elle pourra mieux l'apprécier à cet âge-là oui.
Ouais. Mmh. Est est-ce que tu penses, alors elle a elle a elle a transcendé un peu les générations, mais parce que maintenant on l'écoute, heu, avec nos oreilles, heu, de de de jeunes filles comme tu le disais, hein. Tu l'écoutes, heu, et ça te rappelle à tes ça te ramène à tes à tes années de primaire. Hem, est-ce que tu penses que ta fille ça résonnera autant en elle, heu, parce que, beh, les les influences musicales changent avec le temps? Est-ce que tu penses qu'elle peut encore coller au goût d'aujourd'hui?
Oui, je pense que ça peut totalement coller parce que, heu, donc certes, heu, voilà il y a les paroles, il y a les chanteuses, heu, qui composent, heu, le groupe mais, heu, il y a aussi, heu, une mélodie et un rythme, heu, qui sont super bien étudiés je pense pour être aussi, heu, très intemporels. Heu, c'est une mélodie assez simple, heu, c'est vraiment une chanson qui rentre, heu, dans la tête et que tout le monde apprécie donc, heu, ouais ça peut le ça peut le faire carrément. <chuckles>
Mmh. D'accord. Et donc il te reste peut-être plus que quelques années avant à ton tour de l'entendre en boucle! Heu, derrière les murs de de la chambre de ta fille peut-être avec ses copines aussi qui sait!
Ah bah oui je le souhaite hein! En tout cas moi j'ai gardé, heu, je garde précieusement les les CD que que j'ai parce que je veux vraiment pas que ça se perde. Bon on peut toujours retrouver, heu heu, n'importe quelle musique, heu, sur, heu, YouTube ou sur d'autres plateformes hein. Heu, mais c'est vrai que ah les poster non j'avoue que j'ai dû, heu, ranger, heu, ma chambre, heu, d d'enfant parce que mes parents ont déménagé. Heu, mais du coup ouais malheureusement j'ai dû retirer tous les posters. <chuckles>
Mmh. Mmh, sur les plateformes bien sûr ouais. Et les posters? Bon bah du coup e e elle devra se contenter des CD et et et tu n'auras pas les murs de sa chambre recouvert de posters.
M Oui mais bon peut-être que les posters ça je pense que ça se revend, ça ça peut se racheter et je suis sûr qu'il y a plein de goodies, heu, très rares, heu, de Spice Girls qui doivent se revendre, heu, peut-être assez cher même, heu, pass ouais donc, heu, ça peut toujours se trouver.
Ouais c'est vrai. Ouais. C'est sûr. Merci beaucoup pour, heu, tout ce partage d'expériences, heu et aussi de tes souvenirs à travers cette chanson, c'était super.
Merci.